Del mio volare? Ma
Sì, del tuo volare. Mh. Mh.
dipende da che velocità volo, perché se se se posso accelerare io posso anche andare a trovare persone che sono non penso sia arrivare in Australia, ma magari mi vado a trovare persone che sono non troppo lontane, 20, 30 chilometri volando, che è bellissimo. "Ah, ca ho volato fino a qua, mi offri un caffè?" <chuckles> Una cosa così. Perché volare è più limitato.
Ecco, assolutamente. <chuckles> Sì. Mh. Eh Mh. <chuckles> Sì. Beh, mi mi chiedo chissà come reagirebbero quegli animali che sono abituati a volare nel vedere, uhm, mhmm, degli esseri umani che hanno sviluppato questo nuovo superpotere. Eh esatto, è è curiosa come cosa. Eh, beh, anche secondo me, secondo me si spaventerebbero assolutamente.
Eh. Ah, è vero, hai ragione, non c'ho pensat Secondo me, si spaventerebbero molto, è perché noi siamo più grossi.

Mhmm, se potessi condivide il tuo potere con qualcun altro, chi sarebbe e perché? Mah, adesso, dimmi tu
Ah, mah, in realtà condividerei con le persone che mi sono più care, che siano amici o familiari, per il semplice fatto che è divertente, certo, avere un super potere del genere, ma secondo me condividerlo deve essere bellissimo. Cioè immagina, uhm, per il super potere: okay io posso teletrasportarmi, però potessero anche i miei amici, cioè anche per le vacanze magari diciamo: "Okay raga, oggi a quest'ora troviamoci qua", tac. <chuckles> Secondo me si riducono anche i ritardi, anche i ritardatari potrebbero recuperare con questa possibilità, quindi
Sì. Sì. Certo. Sì. Caspita. Eh. Eh, eh sì. <chuckles> Potrebbero farcela anche loro. E mah ehm
Eh no esatto, no sarebbe molto bello. Tu invece?
Eh sì, ma io devo scegliere. Non adesso, non lo so, una persona che non abbia problemi, nello stare nel cielo e debba volare. Cioè ti posso dire mio marito, però non so se vuole, dice: "Sei completamente pazza, io una cosa del genere non lo farò mai". Devo i devo ridef identificare, qualcuno che sarebbe felice, eh.
Mh. Ah, beh certo. Eh, esatto, esatto. Nel tuo caso, devi assolutamente <chuckles> Sì vero, vero. Nel tuo caso devi scegliere bene, perché non penso siano tutti disposti a volare, eh. Eh vabbè, detto
che è feli appunto, che sia felice come me di svolazzare nel cielo, perché vedi già se uno ha le vertigini mi dice: "Vabbè, grazie sto a casa". <chuckles> "E sto beatamente a casa". Ma il potere di volare in realtà lo fanno quelli che secondo me, tentato suicidio. Non so se vedi quelli che hanno, non so come si chiama, quelle sorte di tute tute alari, tutte in un certo modo, che appunto volano nel cielo, io li vedevo ho visto dei filmati in mezzo alle montagne e spesso comunque si ammazzano in questo modo. così secondo me ha tentato suicidio.
<chuckles> Eh esatto, tipo io ti direi: "Grazie per l'offerta ma arrivederci". Cioè <chuckles> assolutamente. <chuckles> Assolutamente sì. Ah, Mh-mm. Sì. Ho capito. Sì. Ah beh certo, sì è vero. Assolutamente.
E, ehm, c'hai la montagna davanti, e come fai a fermarti tu in questo modo? Non e non è un mezzo
Eh. Eh, bella domanda. Mh, tempo di
No, non ti fermi, non hai la possibilità.
Sì, è un po' dura, è un po' dura.
Poi ti viene una folata di vento, che che tu non puoi prevedere e vai a sbattere da
<chuckles> Ce lo vedo però sì, no, comunque sarebbe veramente molto bello, poterci svegliare un giorno e scegliere un super potere da avere, ma anche solo per 1 giorno, sai che bello.
Così Voglio volare sicuro eh, perché se voglio scendere, scender
Eh, io mi teletrasporto.